Мгм. Ну, это интересно. Да, интересный вопрос, который ты, н озвучиваешь. Действительно, а можно ли, а, как-то сбалансировать это, да, и и нужно ли? Хотят ли вообще люди действительно этот, э, баланс между своим личным и вот семейными отношениями. А она живет отдельно, да, получается?
И это тоже как-то Мгм. Так вот, да. Да, да, да, она живет отдельно. Но вот она ходит к психологу, психолог ей этот говорит, что она не должна. Но она про вроде бы не должна, да, но вот, а, просто вот, я не знаю, вот, а потом эти вот бабушки, наверно, будут хотеть как-то, когда они уже не смогут жить свою жизнь, да, вот, ну, когда от придет такая старость глубокая. Ну вот там больше времени будут проводить дома. Они интересно, захотят уже?
Да. Они они захотят, в то, чтобы с ними проводили больше времени, да?
Да, вот мне интересно, они захотят потом, чтобы внуки к ним приходили? Ну, а внуки их не знают. Это для них уже чужие люди. Ну, понятно, что они не захотят. Ну, там, они, допустим, подростки, да. И если вот эти люди для них чужие, они не захотят приходить. Ну, мне так кажется, я не знаю.
М. Ну то есть получается, действительно, может возникнуть ситуация, когда этот, наверное, можно сказать, эгоизм, да, который люди проявляют в плане имеют право, но тем не менее, э, это такое поведение, да, что это в какой-то момент, когда они уже не смогут физически себя, ам, об обеспечивать в смысле, а, ухода за собой, то развлекать, общаться и так далее, они очень захотят, чтобы кто-то приходил, но никто не захочет, так же, как и они, да, в какой-то момент не захотели общаться.
Мгм. Да, да. Да. М-да, ну да, вот эти развлекать, развлекать даже, так сказать. М. Ну потом, не потому что н даза даже на зло, вот вот ты там нет, даже потому что вот люди просто чужие уже, они уже, ну они же не близкие, да? Ну.
Да, получается нет привычки общения с этим человеком и как бы он, она, да, просто чужой получается. Да, это интересная тема.
Да, да. Да. Но не факт, конечно, не факт. Потому что бывает же, что вот дети, которых там родители бросили, любят этих родителей больше, чем роди Ну, дети, которых родители воспитали, всякое бывает, не знаю. Но вот мне просто интересно, как это будет. Ну, посмотрим. <laughs>
М-да, это это, действительно, интересно посмотреть. Случаи, действительно, бывают разные, и люди некоторые внуки, наоборот, э, ищут по какой-то причине, наверное, люди хотят какого-то общения с, э, старшим поколением и в какой-то момент приходят к этому. Да, это интересно посмотреть, действительно, как это будет, э, в будущем, м, потому что, а, эта проблема всё больше и больше. Э, население стареет, да, и в какой-то момент люди перестают эту возможность иметь и ухаживать за собой. Спасибо тебе большое за ответ на мои вопросы.
Н-да. Да. Да-да, и. Да. Мгм. Да. М-да. Да.

Ну, да. Вот я помню обе она, только она готовила мне завтрак в школу, ну и моей сестре. Опять же, мама почему-то это не делала. То есть, в школу вот провожать- это бабушка. Той точно также
Мгм. А кто тебя учил там готовить, помогать по хозяйству, там ещё что? Тоже бабушка?
Ну вот да, тоже она меня многого, ну вот не толь она, э, готовила, она не очень хорошо. Ну на самом деле, так больше мама готовила в семье, а вот она меня учила вот она очень любила там вот это всё рукоделие. И вот то, что я умею сейчас, это она меня научила вязать, вышивать, там вот даже там я какую-то пуговицу пришивать. Вот это всё, всё, что касается руками, это т в карты играть. Кстати, мы же с ней карты играли, да, в да, в бридж. Она меня вот этому всему учила. Но вот готовить нет, она не любила готовить, у нее плохо получалось, поэтому.
Так. Ничего себе даже так. <laughs> Мгм.
Вот и вот сейчас, когда да, вот, а, я вот вижу просто, вот как моя свекровь, э, как она, да, как говорит: "Я вот ну у меня своя жизнь, я не буду говорить с внуком".
Ам, так же, как вот бывают какие-то бабушкины рецепты, бабушкины пирожки. В твоём случае бабушкины, не знаю, а изделия, которые ты у неё научилась делать. Ну что-то руками, да, вот что это?
Ага. Да, да. Да. Да, много, я я научилась вот это всё рукоделие у нее, вот это. Ну я много вышиваю крестиком, гладью, в это все техники вышивания- она меня научила.
Может быть, принять, кру Так. Ага, интересно.
И я те я тебе хочу сказать, это очень полезно. Потому что вот, э, м, ну вот она дожила до 94 лет и у неё было всё в порядке. Ну вот именно с памятью, со всем этим вот. А потом я почитала, что вот люди, которые, э, много вот, э, это, м с мелкая моторика, да, вот они выше Да, они не страдают деменцией, оказывается. Ну, на край на по крайней мере, очень редко. Поэтому это
Мелкая моторика пальцев, да. По крайней мере процент тех людей, наверное, да, которые занимаются какой-то, э, деятельностью ру руками, да, у них н лучше развита память получается, интересно.
Да. Мгм. Ну да, и вот почему-то да, они как-то себя уберегают таким образом от старческой деменции. Но вот то, что у моей бабушки не было деменции, ну это факт, и она оль очень любила.
Мгм. А вот в воспитании твоём, когда, э, под одной крышей живут и бабушка, и мама, были ли у них какие-то конфликты, да, или, м, э, рассуждения того, как воспитывать ребёнка? То есть это же тоже в конфликт поколений может быть.
Мгм. Да. Да.